Oui, oui, un peu, je pense beaucoup, c'est une très bonne façon de faire, en effet, heu, pour, heu, pour l'énergie, heu, pour, heu, parce que maintenant, tout coûte cher, donc l'énergie en 1er et heu, et ou sinon, heu
Mais je le fais pas parce que ça coûte cher, parce que je ne paye pas l'eau, c'est le propriétaire qui le paye, mais je le fais par conscience environnementale.
Heu, c'est ça, par conscience environnementale, puis, je pense que tu penses aussi à ton propriétaire, heu heu, qu'il ait pas des grosses factures, heu. <laughs> À la bonne et à à la bonne entente de votre, heu, de votre collaboration. <laughs>
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais pas faire exprès de d'utilise de consommer, heu, beaucoup d'eau, pour qu'il ait, heu, une grosse facture, ça c'est sûr.
Ouais. C'est ça. Hem.
Mais je fais oui.
Est-ce que, heu heu, pardon, excuse-moi, est-ce que <laughs> est-ce que, par exemple, heu heu, tu as des chauffages, heu, chez toi?
Alle vas-y, vas-y. Le chauffage, alors c'est le propriétaire qui qui paye pour le chauffage hein, je je donc c'est mais par contre j'ai un petit radiateur électrique, alors quand, heu, il y a des périodes où, heu, on n'a pas de chauffage et qui commence à faire un peu froid à l'extérieur, j'utilise, heu, le radiateur mais ce radiateur il est il marche à l'huile et ce type, heu, de radiateur qui marche à l'huile consomme beaucoup moins d'énergie. Alors ça prend voilà, ça un ça prend, heu, pas mal de temps à chauffer la pièce, mais comme c'est une pièce qui est assez petite, c'est pas, heu, ça va quand même, c'est raisonnable, et puis ça ne consomme pas trop d'électricité et ça augmente pas trop mes factures quand même.
Oui. Tu es vraiment, heu D'accord. Oui, c'est un bain d'huile? D'accord. Oui, ça va. C'est raisonnable. Bon, bah Bon, ça, c'est bien, alors. C'est c'est très, très bien. Hem
Ouais et je fais la même chose avec, heu, la, mmh, le climatiseur parce qu'aux États-Unis, on utilise beaucoup la climatisation. Heu, et le climatiseur, alors pareil, j'ai acheté un un climatiseur qui utilise pas beaucoup de, heu heu, d'énergie. Heu, je, heu, notamment parce que, heu, j'ai une chambre qui est assez petite. Alors je, mmh, je mets la climatisation seulement quelquefois, elle est pas toujours, heu, en train de, heu, de marcher, tourner et je ne la mets pas dans le reste, heu, de l'appartement parce que, heu, j'y suis pas suffisamment, heu, pour, heu, justifier mon utilisation de du climatiseur. Puisque je fais tout, heu, dans l'espace la dans la même pièce qui est ma chambre.
Oui? D'énergie? D'accord. De tourner. Mmh mh. De la maison. D'accord. Oui, je comprends. Oui, oui, oui, tout à fait. Dans la même pièce. D'accord, très bien, et heu, ton climatiseur il est réversible? Je veux dire, heu, il fait le chaud et le froid?